Anladım. Peki, bu, eee, değişikliğin sebebi, özellikle bu konuda mesela bazen, eee, aslında genele de vurulabilir. Eee, üşengeçlik mi oluyor ya da, işte, bazı şeylere alışmışlık var. Ya, neden bunu değiştirelim? Aslında bu, eee, çoğu ilişkilerde de mesela geçerli olabiliyor. Örneklere bakıldığında insanlar aslında sevgiden, işte, eee, birliktelikten ziyade konfor alanından çıkmamak için ilişkiye yeni şeyler bile katmayabiliyor. Senin bu konuda bir görüşün var mı?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. E, doğru. Yani, tabii ki. Eee, seni aslında çok da güzel ifade ettin. İnsanlarda, a a artık bazı şeyler alışkanlığa dönüşüyor. O alışkanlıklardan da, eee, çıkmak insanlara ne kadar zarar verse de bilindik olan şey güzel geliyor, tanıdık olan şey. Yani, eee, böyle, hani, çok da belki pozitif bir örnek olmayacak ama mesela, eee, ailesinden sürekli, hani, böyle, ımm, olumsuz eleştirel alan biri, eee, kendini eleştiren bir eş seçebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani alıştığı, bildiği şey ona güzel geliyor. Oysa ki sorsan mesela o kişiyle eleş "Sürekli eleştirilmek güzel mi?" desen "Hayır." der. "Eleştirilmek ister misin, mutlu eder mi?" desen "Hayır" der. Sen birini sürekli eleştirirsen mutlu olur mu desen "Hayır" der. O zaman neden bunu yaşıyorsun? İşte o konfor alanı bence bu. Tanıdık olan, bildik olan, artık rutin olan şey insanların konfor alanı olmaya başlıyor. Biraz ama, eee, işte, dediğim gibi zarar verdiğini düşündüğünde, artık rahatsız olduğunu hissettiğinde bilinçli olarak biraz çıkmak için bir şeyler yapmak gerekiyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı.

Yani aslında ben, eee, evlenmeden hatta çocuklarım olmadan önce sorsaydın muhtemelen "Yok ya, risk alalım, ne olacak, 3 günlük dünya." falan derdim ama yok ya, çoluk çocuk olduktan sonra biraz, eee, güvenli alanda kalmak istiyorsun. Çünkü hayatın bazı gerçekleri var. Özellikle maddiyat dedin ki mesela insanlar ya, kirada oturuyor ya, ev kredisi ödüyor. Böyle babadan ev kalma, eee, artık günümüzde çok da görünmüyor. Yani mecburiyetleri mi var çocuğunun? İhtiyaçları var. Evin ihtiyaçları var. Hele ki
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tabii ki. Hı hı. Evet. Evet, artık yok. Hı hı. Hı hı. O zaman böyle kişilere göre farklı, eee, tavsiyelerde mi bulunursun? Mesela bekarsa belki şartlar farklıdır, sonuçta sorumlulukları daha azdır ya da evli veya çocuğu varsa tabii ki çocuklarını düşünmek, eee, bazen yapılan aktiviteye kıyasla tabii ki daha kıymetli olabiliyor. O zaman senin görüşün aslında kişinin böyle maddi durumuna ve bir şekilde sorumluluklarına göre değişebilir mi diyorsun?
He. Evet. He he. Doğru. Hı hı. He he. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Önce bir mecburiyetleri düşünmek lazım ekonomik açıdan. Neler yapman lazım? Nelere mecbursun? Çünkü, tamam, eee, şu olmuyor çocuk olduktan sonra. "Ya, ben de dünyaya bir kere geldim." Sen geldin ama bir de dünyaya getirdiklerin var yani. Eee, sana muhtaçlar, ihtiyaçları var. Özellikle de onlar açısından bakınca öyle özgürce, böyle bireysel cesur kararlar almak biraz daha zor olabiliyor. Daha planlı. Evet, sen konfor alanındasın ama seni rahatsız eden bir şeyler var. Müh eee, mümkünse onu telafi edecek yeni bir yöntem bulmadan o konfor alanından çıkmak da, eee, öyle kolay değil diye düşünüyorum.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet, evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı. Anladım, aslında çok haklısın. Konfor alanından çıkarken bile aslında o bir zarar varsa ortada, bu maddi olabilir, zaman açısından olabilir, bunun telafi edilebilecek bir yol bulunduktan sonra çıkılması gerektiğini düşünüyorsun aslında sen. Yani risk almadan garantiye aldıktan sonra. Anla
He he. Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Hah, biraz daha garanticiyim. Doğru kelimeyi söyledin. O kadar öyle risk almak kolay değil. Kendini az daha garantiye aldıktan sonra belki yapılabilir.
<giggles> Hı hı. Anladım. Anladım, çok teşekkür ederim bu arada, çok keyifli bir sohbetti.
Ben teşekkür ediyorum.